Oh généralement, je me mets au lit vers 22:00, quelque chose comme ça, pour un sommeil vers, heu, voilà, vers 23:00. Normalement, j'arrive à à trouver le sommeil à peu près dans dans ces heures-là. J'essaye d'avoir de la régularité aussi. Les les fameux spécialistes dont on parlait tout à l'heure disent: «Que la régularité c'est important». Donc j'essaye aussi d'avoir de la régularité dans ouais.
D'accord. Oui, s tout à fait. <chuckles> Bon, ç ça je pense que oui, c'est important parce qu'en fait, d'habituer son corps, heu, à certains, heu, syst sytèma heu, systématiques heu, heu voilà il il est plus ancré à voilà dormir à à 23:00 si tous les soirs tu vas dormir à 23:00 quoi. C'est ça.
Ouais. Tout à fait. Tout à fait et j'essaye aussi une autre chose, c'est que je me suis rendu compte que, finalement trop de sommeil, heu, n'était pas forcément bon. Heu, donc j'essaye de mettre le réveil même quand je ne travaille pas forcément ou quand je ou voilà quand j'ai pas besoin de me réveiller tôt, j'essaye de mettre le réveil à aller à 08:00 maximum, grand maximum, heu, de manière à ne pas trop dormir parce que je me suis rendu compte que, finalement quand je faisais ce qu'on a peu appelé une grasse matinée, bah, au final j'étais plus fatigué d'avoir trop dormi que, heu ouais.
Mmh mh. Ah non pas du tout. Ouais v <chuckles> N d'accord. N ouais, ouais, ouais, c'est c'est l'effet que ça fait exactement. Heu, moi aussi, heu, quand je je dors trop, je suis pas bien après, j'ai l'impression que je suis fatigué, heu, je te comprends complètement là-dessus. Heu, mais ça, c'est pareil, heu, après, heu, si vraiment tu as mis cette habitude. Après ton corps il sera habitué, tu auras même plus besoin du réveil je pense. Mmh.
Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est vrai que bah j'avais heu, ouais, ouais quand là je travaille un petit peu moins en ce moment, mais quand j'avais des phases où je travaillais et que tous les jours, heu, je commençais le le travail par exemple à 08:00 je mettais le réveil à 06:30 effectivement même même pendant mes jours de congés, je le voyais que, finalement même sans réveil, je me réveillais allez à 07:00 grand maximum donc donc effectivement il y a une une horloge, heu, qui se ouais qui se met
Ouais. <chuckles> C'est ça. C'est ça. Une routine heu, ouais, une routine du corps et de l'esprit, heu, qui se met en route. <laughs>
Tout à fait tout à fait.
Ah bah c'est génial. Et hem du coup, heu, ce qui marche le mieux pour toi depuis que tu essayes de quitter bah des fois tu dois craquer mais, heu, depuis que tu essayes de quitter les écrans, c'est donc, heu, le livre, la tisane, un tr quelque chose de relaxant, heu, la respiration et hem, qu'est-ce que tu conseillerais du coup, heu, à quelqu'un qui veut, heu, se déconnecter un petit peu?
Mouais. <chuckles> Ouais. Ouais.